ครับผมครับ คือได้อย่างที่ผม ผม ผมบอกไว้เมื่อสักครู่เนี่ยบอก เออ ทั้งครอบครัวมันดูแบบมีความน่ารัก และดูมีความเข้าใจกัน คือท่านเนี่ย เขาไม่ได้คาดหวังกับเราอยู่แล้ว แต่แบบ <clicks tongue> แต่เราเนี่ย ก็คือมีความพร้อมที่จะดูแลเขาอยู่แล้ว ถูกต้องไหมครับผม? คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีเป็นคำพูดในการสั่งกันว่า "เอ๊ย! ต้องดูแลฉัน" หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองดีอยู่แล้ว อืม ถึงท่านไม่คาดหวัง ถึงไม่บอกเรา เราก็เต็มใจที่จะแบบ
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ เป็นเป้าหมายของเรา ใช่ค่ะ อ๋อ เอาจริง ๆ น่ะ มีเรื่องหนึ่งนะ อาจจะเป็นเรื่องตลกก็ได้ค่ะ เรื่องนี้ที่เขาคาดหวังคือ เขาจะเขียนเหมือน เหมือนเชิงพินัยกรรมกระดาษ A4 อะค่ะ
แต่ก็ทำให้ท่านอยู่ดี อืม อา เลยครับผม ครับผมครับ <chuckles> <laughs> กระดาษ A4 <chuckles>
<laughs> คือแบบว่าบรรยายด้วยตัวเอง เป็นทนาย แต่งตั้งตัวเองเป็นทนาย แบบว่าเขาจะมีอันหนึ่งที่เขาคาดหวังว่า เราอะห้ามไปยุ่งกับเงินก้อนนี้เด็ดขาดนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา มันเป็นเงินที่ ที่น้องเขาอะค่ะฝากไว้ ก็คือคุณน้า คุณน้าเราอะ คือเขาฝากไว้ในกองทุนของคุณแม่ เพื่อที่แบบเหมือนตอนเป็นข้าราชการน่ะค่ะ มันได้ มันได้ผลตอบแทนสูงกว่า อะไรอย่างงี้ ใช่
อา ๆ ๆ อ๋อ อา ๆ ๆ ครับผม อา ครับผม อ๋อ เหมือนได้ผลตอบแทนดี อ่า อาจจะได้เปอร์เซ็นต์ในการแบบว่าเก็บเงินที่ เก็บเงิน ใช่ไหมครับ อือฮึ โอเค อ๋อ ก็คือเหมือนกับกึ่ง ๆ แบบบอกให้เรารับทราบเอาไว้แหละว่า อะ เงินก้อนนี้ อ่า เป็นของคนอื่นนะ เออ ๆ ๆ ๆ โอเค ๆ
ใช่เลยค่ะ อย่าไปยุ่ง <chuckles> ใช่ค่ะ เพราะว่าเงินก้อนเนี้ยอะค่ะ มันจะได้ในกรณีที่คุณแม่เสียชีวิต

ใช่ ๆ ๆ ถืก คืออยากจะย้อนกลับไปเรื่อง พูดถึงตอนเริ่มต้นอีกรอบหนึ่งว่าแบบ พ่อแม่ของคุณเนี่ยเลี้ยงลูกได้ดีมาก ๆ คือเอาเข้าจริง ๆ เนี่ยแน่นอนล่ะแบบการจากลากันด้วยการแบบว่า อ่า ที่จะไม่เจอกันอีกเนี่ย มัน ใช่ครับผม แล้วก็คงไม่มีใครที่อยากให้มาถึงแล้วอะ แต่เขาเนี่ยเลือก เลือกที่จะเตรียมพร้อม
ค่ะ ค่ะ มันต้องมีสักวัน <chuckles> ค่ะ ใช่ แล้วก็เลือกที่จะพูดกับลูก อา ใช่
ซ สิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ไว้ให้ลูก อืม ครับผมครับ คือทุกอย่างคือ อะ ลูกอะ เขามีลูกเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว การที่เขาทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับผม? <chuckles> ใช่ครับผม <tsk> ไม่อยากจะย้ำอีกครั้งว่า พ่อแม่ของคุณเนี่ยน่ารักมาก ๆ <chuckles>
ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ เอาจริง ๆ คือ เอาจริง ๆ นะสิ่งที่เรารับรู้ได้เขาคาดหวังให้เราแบบมีความสุขล่ะค่ะ แล้วก็ดูแลเขาได้บ้าง หมายถึงว่า เขาก็ไม่อยากเป็นภาระ แต่ดูแลเขาแบบว่าเรื่องจิตใจ เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาอะค่ะ แต่ว่าด้วยความที่บ้านเราทำเป็นเรื่องปกติ มันก็เลยไม่ได้มีมานั่งสั่งเสียหรือสั่งบังคับกันน่ะค่ะ มันก็ไม่เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังว่า เป็นกรณีของเพื่อนอันนั้นน่ะ มันก็ดูลำบากใจ
อือ อืม อา ๆ ครับ ๆ ๆ อือฮึ อา ครับผม ๆ อือฮึ มันก็เป็นอีก อ่า อีกกรณีหนึ่ง แต่สิ่งที่ท่านบอกว่า อ่า "อยากให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุข" เนี่ย มันเป็นแค่ อ่า ประโยค แค่วลีสั้น ๆ ง่าย ๆ เลยอะ แต่ ใช่ ๆ มัน มันแฝง มันแฝงทุกอย่างไว้ในนั้นเลยอะ มันแฝงความห่วง มันแฝงความรัก มันแฝงทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เลยอะ แค่เห็น แค่เห็นเรามีความสุขอะ เขาก็มีความสุขแล้ว ถูกต้องไหมครับผม? โอ้โฮ ผมว่าเรื่องราวของคุณวันเนี้ยแบบว่า ได้ฟังอะมัน มันทำให้รู้สึกว่า ใจฟูเลยนะ ฟูเหมือนหัวใจได้พองโตเลยอะครับผม แบบว่าได้ถึง ถึงกับได้รับการ เหมือนกับเทคนิคในการเลี้ยงลูก มัน ไปในตัวด้วยเลยอะ <chuckles> โอเค ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่มาแบ่งปันเรื่องราวในวันเนี้ยครับผม สนุกแล้วก็ได้สาระมาก ๆ เลยครับผม
ค่ะ ใช่ แต่กินใจนะ <chuckles> ใช่ค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลเลย <chuckles> ใช่ค่ะ ใช่เลย มาก ๆ เลยค่ะ ค่ะ อา <laughs> ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ แล้วก็ได้แบ่งปันเรื่องราวในครอบครัวค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะคะ สวัสดีนะคะ ค่ะ
ครับผมครับ ครับ สวัสดีครับ ครับผม